Jadi bukan a jadi karena lupa, akhirnya membatalkan ya. Itu pernah kejadian. <chuckles> Jadi itu aku harusnya ada pertemuan dengan timku lah harusnya. Cuman karena udah 2 hari, terus nonton maraton ini kayak penasaran gitu, "Ih, udah mau sampai akhir lagi nih." Harusnya ada pertemuan di hari itu. Nah aku kelupaan, udah kelewat waktunya, teman-temanku akhirnya hubungin, dan aku langsung bilang, "Ya udah ya, kita ketemunya besok aja kali ya," nah. <chuckles> Jadi aku lebih milih nonton filmnya. <laughs>
Gimana tuh? <laughs> Tapi nggak bilang dong alasannya kenapa, karena tu iya dong? <laughs>
Enggak bilang enggak bilang enggak bilang. Itu cukup diriku aja yang tahu kayaknya. <chuckles>
Duh bahaya juga sih ya berarti ya, eee, maraton sampai lupa waktu ya?
Iya, malah ini nih, ini yang bikin istriku kadang juga marah. Nonton sih enggak apa-apa, tapi istriku tuh sering banget ngelihat aku tuh kayak sambil nonton, sambil makan, kadang mandi, tapi kayaknya kok ada suara handphone di dalam ya, jadi
<laughs> Sampai di kamar mandi nontonnya ya?
Iya, jadi aku taruh di tempat yang tinggi, jadi sambil mandi, sambil nonton gitu. <laughs>
<laughs> Bisa bayangin sih itu, <chuckles> makan sambil nonton, mandi sambil nonton.
Iya. Iya sampai sebelum tidur, jadi istriku tuh sampai marah karena maksudnya dia udah jam-jam istirahat gitu, tapi kok masih ada suara dari handphone, mana kenceng banget terus dia lihat, "Ih masih nonton, udah apa tidur!" dibilang. <laughs>
<laughs>
Itu mungkin karena saking serunya kali ya, jadi kayak mungkin dulu kan awal-awal nonton film itu waktu keluar kan butuh waktu lama ya untuk nungguin filmnya keluar lagi, film selanjutnya. Nah kalau ini kan bisa langsung lanjut lanjut lanjut lanjut kan seru. Apalagi nonton Harry Potter, 1 film 3 jam. Hitung deh, 3 kali 7.
Iya, juga bener bener bener. Wah, <chuckles> total berapa film? Oh 7 ya? Rudong, dua puluh satu jam.
Tu eee, 7 tapi bagi 2, berarti ada ada delapan delapan film. Iya hitung aja, sekitar berapa, dua puluh empat jam. <laughs> 1 hari penuh. <laughs>
Oh 8 film. dua puluh empat jam tuh. <laughs> Tapi Kak ngomongin soal film nih, ada enggak sih momen-momen, eee, di mana Kakak suka banget nih satu film yang ada triloginya, ada sekuelnya nih?